เปล่า ๆ มันจะเป็นเมนูของเหนือ มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นข้าวตำกับงา ใส่น้ำปลา ใส่เกลือ ใส่มะพร้าว อย่างงี้กินกัน ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าเราอยากจะเอามาผสมผสานในคุกกี้ แล้วก็ส่งขายในที่กรุงเทพ หรือว่าส่งขายตามร้านคาเฟทั่ว ๆ ไปอะค่ะ เราก็เลยเอาคุกกี้อะค่ะ กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ Macadamia แล้วก็เม็ดเมล็ดฟักทอง อย่างเงี้ยเนาะ เอามาใส่ในคุกกี้ธัญพืชของเรา มันก็ เฮ้ย ลูกค้าก็บอกว่า "งาขี้ม่อนนี่มันแพงมากเลยนะ" อะไรอย่างงี้เนาะ แต่บ้านเรามันถูกไงคะ โลหนึ่ง 180 บาท ได้เยอะมาก ๆ อะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยมองว่า เฮ้ย! คนก็บอกว่า "เฮ้ย! ของแพงนะ" อะไร อย่างเงี้ย เออ แล้วบางคนเขาก็ เฮ้ย! ชอบคุกกี้ของเราที่แบบกินแล้วดูแบบรักสุขภาพเหมือนไม่ได้กินขนม ใช่ ๆ ดูแพงแต่ว่า วัตถุดิบมันไม่ได้แพง เลย อะไรอย่างเงี้ย
อืม ๆ อืม อืม ๆ อืม อ๋อ อืม ๆ ๆ ดูแพง <chuckles> เออ อุ๊ย! ถ้างั้นมันก็คือสร้างมูลค่าได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยสิ แล้วก็เริ่มเห็นช่องทางสิครับอันนี้ <chuckles>
อุ๊ย! เริ่มเห็นช่องทาง เราขายเม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะ แล้วก็ขายงาขี้ม่อนด้วยค่ะ เพราะว่าเราเห็นในแบบ ในแบบแอพส้ม อะไรอย่างงี้เนาะ ที่เขาขายแบบว่า เอ่อ งาขี้ม่อนแบบเอามาใส่ในกระปุกแล้วก็ อ่า เอามาให้เด็ก ๆ ทาน อะไรอย่างเงี้ย สำหรับเด็กน้อย อะไรอย่างงี้ด้วยนะ แบบว่าเด็กที่แบบว่าเสริมสร้างแบบว่าสารอาหาร เพราะว่างาขี้ม่อนเขามีโอเมกาด้วยเนาะ แล้วราคาขายกระปุกเล็ก ๆ อะค่ะคุณ เขามาใส่แค่กล่องอะ เหมือน เหมือนพริกไทยอะ มาใส่ขวดเหมือนพริกไทยอะ เขาขายตั้ง 100-200 อะ 180 สองร้อยหกสิบ อะไรเงี้ย แต่บ้านเราคือโลหนึ่งอะ เยอะมาก ๆ แล้วงาขี้ม่อนมันเบา ใช่ไหมคะ โลหนึ่งอะมันได้เยอะมาก ๆ เลยอะ 180 บาท อย่างเงี้ย
อืม อืม อืม อืม อืม อืม มันก็เป็นความแตกต่าง เราเริ่มเห็นช่องทางทางธุรกิจ อันนี้ ก็คือเริ่มเป็นความสร้างสรรค์ทางการเงินมากขึ้น ใช่ไหมครับเนี่ย? <chuckles>
ใช่ ใช่ค่ะ แล้วเรามีโอกาสไปกรุงเทพบ่อยเนาะ ช่วงนี้เราก็ไป เกือบทุกเดือนเลยอะค่ะ เหมือนว่าบางทีบ้านเราอาหารการกินมันก็ มันก็ไม่ได้มีอย่างที่เรากิน อย่างเงี้ย อาหารทะเลเราก็อยากจะแบบว่า เฮ้ย ไปกินที่ ทะเล หรือว่าไปพักผ่อนบ้าง อะไรอย่างงี้เนาะ ทุกเดือนก็หิ้วของพวกนี้ละค่ะ ไปขายในร้านค้าอย่าง อย่างที่เหนือเนาะ ร้านขนมหวาน อย่างเงี้ยค่ะ มันจะมีงาขี้ม่อนใส่ในขวดเหมือนพริกไทย แล้วก็คั่วนะคะให้หอม หรือว่างาขาว อย่างเงี้ยค่ะ คั่วให้หอมแล้วก็เหมือนมาเป็นท็อปปิงอะค่ะ ลูกค้ากินก็ใส่ได้เลยเต็มที่ แล้วร้าน เขาก็มองว่า เฮ้ย ร้านนี้ เออ ใส่ใจคุณภาพแล้วของแพงก็ให้ฟรี ใส่ได้เลยเป็นท็อปปิงรวยขนมหวานไทย อย่างเงี้ยนะคะ อย่างรวยแบบว่าอะไรนะ เอ่อ บัวลอยไข่หวาน อย่างเงี้ย แล้วก็มีงาขาวคั่ว มีงาขี้ม่อนคั่ว ที่ร้านที่กรุงเทพเขาก็สั่งเราเหมือนเป็นลูกค้าประจำเลยอะค่ะ
<chuckles> อืม อืม อืม อืม อืม อืม อันนี้น่าสนใจมาก ๆ ครับ ผมว่าดีนะ ได้ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ได้ทั้งกำไรตรงนี้ด้วย แล้วตอนนั้นน่ะครับ คืออะไรมาเป็นตัวจุดประกายอะ คือแบบ อะ ของแต่ละอย่างมัน มัน มันก็ดูเหมือนกับว่า มันมีวิธีการทำของตัวเองครับ อะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราแบบเริ่มหาอะไรแปลก ๆ เงี้ยครับผม
ใช่ค่ะ